Слушай, а что помогает тебе не сожалеть о сделанном выборе?
Ты знаешь, я много думала на эту тему. Э, у меня, в принципе, склонна, наверное, сожалеть о чём-то, что я не сделала, чем сделала.
Интересная мысль.
Да, то есть это про то, что м а нь нь нь ну, например, у меня были какие-то случаи там совсем и из давнишнего прошлого, когда я в своё время не поехала, а, в Америку на, а, такую работу студенческую, а, и, э, я была уверена, что это просто было невозможно. То есть я сделала несколько шагов в этом направлении, но я остановилась, потому что решила, что это невозможно.
Так. Какие-то у тебя были тогда препятствия, да, вот, которые показались тебе неразрешимыми?
Да, абсолютно, причём абсолютно понятное и банальное- это денежные препятствия, то есть я понимала, что у меня нет денег, у семьи нет денег, и я на этом остановилась.
А, пережитый опыт, э, как-то изменил тебя? Сейчас ты бы уже нашла выход из ситуации?
Ты знаешь, я, э, думаю, что да. То есть, на самом деле я уже потом, через много лет, поняла, что, э, в принципе, варианты были, и я могла, в принципе, в семье даже поговорить, и могли просто банально занять денег, потому что там их можно было отработать, но, э, я этого не сделала на тот момент.
А, скажи, а, а, вот всё же помогает ли тебе вот пережёвывание прошлого, э, менять своё настоящее? Или оно тебя засасывает, э, назад и тянет энергию?
Мгм. М, ты знаешь, нет такого. Я, в принципе, думала о том, много ли каких-то таких событий, о которых я сожалею, что я что-то сделала или что-то не сделала, и кажется, что их, э, немного.
То есть в принципе, ты научилась справляться, да, вот, и и отпускать ситуацию?
Ну, думаю, что да, это такой процесс, э, длительный. Не то чтобы, э, м можно, мне кажется, этому научиться идеально, потому что жизнь, она такая динамичная, и всё время что-нибудь, э, подбрасывает, когда нужно принимать решения, вот. Но за собой я знаю, что мне трудно принимать решения и делать выбор.
А почему ты думала что вот, э, тебе мешает? На каком этапе ты тормозишь?
Ну, именно на этапе, э, выбора, да, то есть когда, э, когда нужно, может быть, пойти на какой-то риск. Ну, я думаю, что это история про перфекционизм.
Э, перфекционизм, который приводит к прокрастинации?
Ну да, я думаю, что можно назвать это прокрастинацией, потому что это же про то, что, м, ты не делаешь что-то, например, ты не делаешь там выбор, не принимаешь решения. Так что да, я думаю, что это очень близко к прокрастинации.
А ты, а, пробовала изучать какие-то практики, которые советуют очень много в статьях, и помогли ли они тебе как-то сдвинуться с этой ситуации и с неделания выбора?
М, ну, я думаю, что, м, не то чтобы это какие-то практики, а скорее просто такой, не знаю, самоанализ, да, и понимание того, э, что меня сдерживает. Плюс, э, п э, я поняла, что просто иногда лучше идти на определенный какой-то риск, и, что называется, лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть.
Мгм. Отличное выражение. <chuckles> Э, скажи, а ты могла бы кому-то дать совет как, э, всё-таки делать выбор правильный?
Э, да, это п э. Э, действительно, э, есть различные приемы. Я на самом деле в свое время училась те э, коучингу, ну, то есть быть коучем и, в том числе, помогать людям, э э принимать решения, да, и, э, через развивающие вопросы им доставать какую-то полезную информацию из себя. Вот. И
Интересно. <grunts> Можешь поделиться?
А. Да, да, и в коучинге такой есть, э, подход, что, э, нет правильных или неправильных решений, а есть наилучшие решения для определённого момента.
Отличный м, отличная мысль.
Да. Это значит, что, в принципе, человек принимает решение из позиции вот здесь и сейчас. То есть вот какая у него сейчас есть информация, а какой у него сейчас есть ресурс, он может, э, сейчас принять такое решение. И даже если он через день пожалеет об этом решении, он просто уже, скажем так, с другой информацией, с другими ресурсами, он он уже немного другой в этот момент, поэтому он не может себя ругать за то решение.
То есть получается, такой совет, он сразу же нивелирует, а, будущую, э, возможность по поместить себя в чувство вины.
Да-да, это очень, э, ценно, потому что, м, ты себе разрешаешь, а, принимать решения вот из той позиции. То есть ты всяк всегда можешь думать, человек всегда может думать о том, что: я принял наилучшее решение для того момента, даже если на следующий день, э, я понимаю, что сейчас я бы принял другое решение, но вчера у меня была другая информация, у меня были другие ресурсы.
Отличный совет. А скажи, тебе удалось кому-то помочь уже и получить благодарность, э, благодарный фидбек от кого-то?
Н-да, д думаю, что да. Я, скажем так, это мне не очень характерно, э, наверное, там, хвастаться своей помощью, но, в принципе, я это делаю регулярно. То есть
А вот, э, мне интересно, э, ты пошла в коучи для того, чтобы всё-таки решить свою проблему и преодолеть? Или просто тебе было интересно?
Не мгм. М, нет, скорее, это был профессиональный запрос, потому что моя профессия была, э, связана с работой и с людьми, и, э, возможность, э, получить навык правильно задавать вопросы, э, и помогать, э, пэ людям раскрываться, да, что-то, м, какие-то какие-то решения принимать или какие-то шаги делать. Это было просто, скажем так, частью моей профессии.
Отлично. А скажи, а почему люди как ты думаешь, почему люди боятся задавать вопросы, э, имея какую-то проблему?
Мгм.
Боятся просить совета.
А ты, э, имеешь в виду, э поняла, то есть если, например, э, есть какая-то сложность и люди не обращаются за помощью. И и и мгм.
Да, и вот выбор надо сделать. Люди, э, варятся в этом и не не задают вопросов, а. Как ты думаешь, почему это происходит?
Мгм. А я я я поняла, это если возвращаться вот к моей той давней студенческой истории, когда у меня была, в принципе, разрешимая проблема, но я не пошла за помощью, да. А, ну, я могу на своем примере сказать, это потом, через много лет, я поняла, что на самом деле- это это страх, это банальный страх, причем не попросить помощь, ам, э, в принципе совершить вот этот вот, э, ну, достаточно рискованный шаг. 1 раз в жизни поехать за границу, работать на языке, который е я не уверена, что хорошо знаю. То есть это был, э, страх вот этого нового.
Да. Да. Да, да. А как ты думаешь, как э, какой бы ты дала совет по преодолению страха?
Я думаю, что это может быть очень индивидуальная история, потому что нужно разбираться, что является источником, а, страха. А, в коучинге есть, э, достаточно простые п а, приёмы. Вот когда ты идёшь, э, с клиентом по его какой-то задаче и сталкиваешься с каким-то страхом, этот страх, он припарковывается.
Так. О, как интересно. А можешь подробнее рассказать об этом?
Да, это означает, что ты просто этот страх выносишь за скобки. То есть вот, да, мы этот страх видим, но мы его сейчас ставим в сторонку. А, и продолжаем думать как решить эту задачу, ну, просто н не учитывая этот страх.
Какая интересная техника, ам, работающая?
Э, да, на определённом уровне да. То есть это, ну, скажем так, это неглубокая проработка страха, как ты понимаешь, да. Потому что если это какая-то глубинная проблема, то просто в сторонку отставить
Мгм. Мгм.
это не решит проблему, он вернется обратно.
Да, а, и какой же всё-таки выход?
<chuckles> Да, ну, по крайней мере, такой прием, он может помочь отодвинуть на время, а, вот это вот опасение и посмотреть как бы со стороны, как еще я могу действовать или как я могу действовать, если этот страх я не учитываю. И, э, можно что-то придумать, а потом уже работать с этим страхом.
Мгм. А, очень интересный, э э, совет. Э, <grunts> подскажи еще, ам, ты смогла сейчас, по прошествии многих лет тогда, когда ты не поехала в Америку, да, щас ты можешь реализовать свою мечту?
Мгм. Ну, тут это немножко другой вопрос. Э э есть ли у меня эта мечта? <chuckles> И что от этого зависит? И насколько это завязано или не завязано на страхе? То есть это, скорее, такой по п посложнее, э, посложнее вопрос, более комплексный. <chuckles>
То есть у тебя уже мечта изменилась сейчас?
О, конечно. Ну, то есть я, э если возвращаться вот к этой истории, то сейчас, конечно, я не поеду, условно, работать, э, э, в, э, л лагере американском, то есть это было уместно в то время. <chuckles> Сейчас уже это не то, что я хочу сделать.
Но этот случай повлиял на принятие решения? То есть, возможно, у тебя уже более амбициозные цели, да? И когда ты откладываешь какой-то выбор, ты вспоминаешь вот ту историю?
Э, нечасто, но, как видишь, уже очень много лет прошло и я про нее помню. То есть не то чтобы это как-то висит красной нитью. Но я понимаю, что такой паттерн- он может существовать, в том числе в моём поведении, что я могу что-то не делать, хотя я могла бы это найти ресурсы, как это сделать.
Э, ясно. А скажи, ам когда выбор не сделан, а, очень часто, а, <grunts> очень много тратится энергии на обдумывание. Как с этим бороться?
Мгм. Мгм. А, иногда, э, я не могу с этим бороться. <chuckles> То есть я действительно очень много рефлексирую, да. То есть не то чтобы я такая вот щас вот стала вдруг мудрой и теперь, слава богу, я в "Дзене" всё быстро решаю. Нет, <chuckles> это это не тот случай. То есть, э, действительно у меня уходит много энергии на принятие решений, причём даже каких-то бытовых, э э вещах. Ну вот там, если вернуться к, э, разговору о выборе, то, не знаю, условно в магазине, что купить: какую одежду, эту ли и или не эту, или другую. А, это требует у меня, э, энергии.
<laughs> Честный ответ. Честный ответ. Так. Так.
А
Безуслов
Да. Вот. Поэтому Мгм.
И, а, как ты решаешь, вот, э, ты себе даёшь какое-то время на принятие решения или вот просто даёшь себе время, и ты можешь стоять вот, э, думать сь полчаса-час? Вот как ты всё-таки действуешь, как коуч уже, знаю ты <grunts> учитывая тот факт, что ты уже коуч и сама даёшь советы людям?
<chuckles> М Ой, слушай, знаешь, э, к э, к что называется, сапожник без сапог, поэтому это не работает так. То есть ты коуч для других людей, но для себя- это немножко д другая история, да.
<chuckles> Ам. На сам Мгм. Это это забавно, конечно. <chuckles> Ай.
Да, вот, но я даю себе время. То есть, действительно, я даю себе время и, э, могу, если это, э, в в вещи какие-то, там покупаю я одежду, да, то я могу её несколько раз примерить и принять решение. Могу спросить совета, разделить ответственность. Т вот, э, но б э, м б в любом случае, э, <grunts> скажем так, дать себе право на ошибку. То есть окей, но и с одеждой сейчас же проще. Ты купил, ты можешь ее вернуть. Это же прекрасно. <chuckles>
Так. Да. Мгм. А вот, э, а что ты думаешь насчёт фразы, что каждому коучу нужен коуч?
О, это абсолютно точно. Ну, то есть как: каждому зубному нужен зубной. <chuckles>
Э, то есть ты обращаешься к коучам, которые всё-таки помогают тебе, э, вот как сапожнику без сапог, <chuckles> прав принимать какие-то решения?
<chuckles> Да, это нормально. Ну, как, у бе у гинеколога есть гинеколог, он не может собой заниматься, правильно? <chuckles> Вот. Вот.
Да-да, очень интересная мысль, кстати. И и как часто ты обращаешься к коучам сама?
Э, я скорее работаю с психологом периодически, да. Ну да, с коу с коучем тоже тоже у меня была практика иногда, да, для, э, там, решения каких-то практических, э, задач именно по работе, да, были Э, я работала с коучем, то есть периодически отвечаю на твой вопрос. Да. <chuckles>
Так. Ну, слушай, ну круто, что ты не останавливаешься и продолжаешь расти. Э, мне кажется, это какой-то степени осознанности должна Нужно прийти к какой-то степени осознанности, правильно?
Да, спасибо. Ну, действительно, э, ну, собственно говоря, мы сейчас, э, благо ви в живем в таком мире, когда вот эта вот осознанность и работа с профессионалами, с из помогающих профессий, которые помогают тебе рефлексировать, э, является нормой. Поэтому это тока помогает. <chuckles>
Мгм. Да. Э, ты считаешь, более экологично всё-таки пойти к специалисту или пожаловаться о чём-то близкому человеку?
Ты знаешь, работает и то и другое. То есть, э, я бы не исключала и семейные жалобы, <chuckles> но и работа с профессионалом- это тоже важно.
Мгм. Ну что ж, спасибо за такую интересную, глубокую беседу. Было очень, а, интересно слушать тебя.
Спасибо тебе. Да, буду рада ещё пообщаться.
Из и ещё раз спасибо. Взаимно.